Okay, verstehe, mhm. Ja gut, das sind <chuckles> das sind dann natürlich alles so Ausgangssituationen, wo man sagt, das ist jetzt nicht so alles nicht so günstig, äh, um jetzt irgendwie neue Leute kennenzulernen, ne? Mhm.
<giggles> Ja. Ich habe meine Frau hat schon mal gesagt so, ähm, zum Beispiel mein mein einer Kumpel, das ist so 'n Kino-Freund, den hab ich seit meiner Kindheit, und wir gehen eigentlich immer in die neuesten Kinofilme. Jetzt ist das Problem vielleicht hast du ich weiß nicht, ob du gerne ins Kino gehst, aber es läuft nur noch Grütze. Und das, was läuft, ist wirklich, äh, so schlecht, dass man dass man sich das nicht mehr angucken kann. Früher waren Filme noch so richtig, ne, mit mit 'ner Dramaturgie und hatten 'ne richtige Strategie dahinter und Plot Twists und heutzutage es ist echt schwierig, sich das anzugucken, ja.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja gut, ne, das ist alles so 'ne Geschmacks äh, Frage oder man muss halt so 'n bisschen in die Programmkinos gucken. Aber es ist tatsächlich so, dass sich gerade jetzt bei den großen Hollywood äh, Produktionen wirklich auch sehr viel, äh, wiederholt. Da muss ich dir wirklich Recht geben, und es letztendlich wahrscheinlich nur noch um monetäre Interessen der Produzenten geht. Mhm. Mhm, mhm.
Ja, stimmt, ja. Ja, genau. Aber du hast mir schon zu denken gegeben mit 'n paar Sachen. Vielleicht sollte ich mir einfach mal vielleicht fange ich an, irgendwie Tennis zu spielen oder so, oder such mir irgend 'n Hobby, ne? Das das habe ich so rausgehört schon, dass du da in die Richtung argumentieren wolltest.
Ja. Ja, das ist 'ne gute Idee. Ja. Genau, genau. Also, wie gesagt, immer vorm Computer sitzen, auch wenn's dir Spaß macht, ist nicht so schlecht, weil ihr müsst tatsächlich mehr raus, um da, äh, neue Bekanntschaften zu schließen. Mhm.
Ja. Ja, hast recht. Ja, das nehme ich mir zu Herzen. Ich werd auch noch mal mit meiner Frau darüber quatschen, und dann danke ich, dass du mal mal zugehört hast. Das hat auch schon gut getan.
Ja, mach das. Ja, sehr gerne. Dann wünsch ich viel Erfolg. Tschüss.
Danke. Tschüss.